Ừm, thì tính ra thì hồi xưa thì làm gì có được điều kiện như bây giờ, đúng hông? Ờ, ừm, mình làm gì có được điện thoại thông minh nè, để mà lưu điện thoại hay là gì, để mà có thời gian á thì gọi cho cô hoặc là nhắn tin, đúng hông? Như chừ thì các bạn nhỏ bây giờ thì có quá nhiều điều kiện để mà có thể giữ được những cái cái cách liên lạc với lại là thầy cô và bạn bè. Ờ, thì cho mình hỏi thêm với là bên cạnh những cái kỷ niệm mà, ờ, như bạn vừa kể với cô á, thì có lần nào mà cô có những, a, cái cái lời răn đe hay là cô la hay là cô mắng gì hông? Mặc mặc dù nó cũng là một cái kỷ niệm đẹp với bạn hông?
Đúng á bạn. <laughs> Phải rồi. Ừm, ừm. Ừ.